อ้าวเหรอ ตก ตกยังไง? คุณหมายถึงเลี้ยวแล้วตก หรือว่าตกยังไงเหรอ?
ใช่ คือ เขานั่ง เขานั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์แบบเขาเรียกว่านั่ง อ่า นั่ง เขาเรียกว่านั่งยังไงอะ นั่ง อ่า ใส่กระโปรงอะค่ะ แล้วไม่ได้นั่ง เอ่อ ไม่ได้นั่งซ้อนแบบ แบบที่เขาเรียกว่านั่ง เอ่อ เหมือนใส่ลักษณะใส่กางเกง คือ ใช่ แล้วมอไซค์ก็พาซิกแซ็ก ๆ ๆ ใช่ไหมคะ หลบอะ แล้วอยู่ดีน้องก็ร่วงหลุบลงมา
อา นางใส่กระโปรง อา อา ครับผม
คือ
อ๋อ ก็คือร่วงเองในตอนที่ขับซิกแซ็กใช่ไหมคุณ?
ใช่ ใช่ค่ะ ซึ่งตอนนั้นดีตรงที่ว่า รถยัง เอ่อ รถ รถพวกรถคันใหญ่อะค่ะยังไม่เคลื่อนตัว ถ้าเคลื่อนตัวก็คือทับเลย
อ๋อ อา ครับ โอ้โฮ น่ากลัวอะ แสดงว่าน้องเขาน่าจะแบบจับ จับไม่ดีด้วยแน่เลย จับตรง ใช่ จับไม่แน่น
ใช่ค่ะ จับไม่ ใช่ค่ะ จับไม่แน่น คือ เวลาที่ซ้อนส่วนมากเราก็ไม่กล้าจับพี่วิน ใช่ไหมคะ เราก็จะแบบหา หาที่ยึดเหนี่ยวโดยนั่ง นั่งข้างหลัง อย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ ๆ มันต้องจับตรง ตรงที่จับด้านหลัง ใช่ ต้องจับให้แน่นเลย อืม
จริง ใช่ เพราะที่ ตอนแรกที่เห็นเหตุการณ์ ก็คือเหมือนดิฉันอยู่ฝั่ง เขาเรียกว่า อยู่ เอ่อ มอไซค์อีกคันน่ะค่ะ จอดอยู่ข้าง ๆ โดยที่ไม่ได้ซิกแซ็ก แต่คันที่ซิกแซ็กคือ คือไปได้ในระยะหนึ่งอะค่ะ เป็นเหมือนแบบเราไม่รู้ว่าตอนนั้นเขา เขาเบรกหรืออะไรยังไง แต่น้องตกลงมา แล้วคือทุกคนแบบ "เฮ้ย!" แบบคือร้องขึ้นมา เออ แต่ดีที่น้องไม่เป็นอะไรมาก
อืม ครับ อา ครับ อ๋อ อา ครับ ใช่ ๆ อืม ดีที่ ดีที่ไม่มีรถใหญ่ตามมาเนาะ ไม่งั้นน่าจะมีปัญหาเลย อืม
มันก็เป็น ค่ะ ใช่ ๆ ตรงนั้นน่าจะเป็นภาพติดตาที่ ช นอนไม่หลับแน่ เลย
อืม แต่ก็ยังดีที่ไม่เกิดอะไรขึ้น ของผมนี้นอนแอ้งแม้งเลยคุณ ทั้ง 2 คนเลย ทั้งวินทั้งผู้หญิงเลย <laughs> เออ โอเค วันนี้ต้องขอบคุณคุณมาก ๆ เลยนะครับ ที่มาแชร์ประสบการณ์กิจวัตรตอนเช้าที่ช่วยให้วันดีขึ้น ผมรู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้มาก ๆ เลยครับ อา
ค่ะ ใช่ อืม น่ากลัวมากเลย อือ ค่ะ ยินดีเลยค่ะ ค่ะ ยินดีค่ะ ยินดีเหมือนกันค่ะ ต้องขอบคุณเช่นกันนะคะ ที่ร่วมแชร์ตรงนี้ หวังว่า จะได้พบเจอกันอีกครั้งนะคะ
ยินดีมาก ๆ เลยครับ